Volevo chiederti: Ehm, tu hai mai incontrato, mhmm, qualcuno, quindi una persona speciale, in viaggio, che, ehm, poi ti ha segnato?
Allora, ti devo dire di sì. <chuckles> Allora, mi è successo, uhm, con tant un po' di persone in realtà, non è stata solo 1 persona.
Okay. Ah! Più di una, quindi?
Sì, sì esattamente. Ti racconto un po' com'è com'è andata, va bene? Allora, mhmm allora, io sono andato qualche mese fa a Tirana, in Albania, ehm, sono andato lì per un congresso internazionale.
Sì, la principale, sì. Ah. Okay, quindi per lavoro.
E no, in realtà era un congresso religioso, devi sapere che io sono un testimone di Geova, ehm, e c'era questo congresso in i in cui, ecco, vengono invitate tantissime persone da varie parti del mondo, ehm, ad assistere a un congresso, ecco, basato sulla Bibbia sostanzialmente. Sono congressi speciali, insomma, quindi non non succedono sempre, ed era per questo che ero molto, molto felice. Ehm, e
Ah! Ah, okay. Mh-mh. Ah, interessante. Okay, quindi era una un evento, mhmm, grosso, ehm, internazionale?
Mh-mh. Era internazionale ed eravamo allo stadio di Tirana quindi, ecco, ehm, era molto, molto grande. Guarda, se
Ah! Dove gioca la nazionale di calcio albanese, oltretutto.
Esatto! Esattamente, esattamente, sembrava come se stesse giocando la nazionale. Ehm, poi diciamo che la cosa bella che m'è a me è piaciuto molto, è che c'erano tantissimi paesi diversi, uhm, lì. Ti ti dico un po' sì, sì è è stato bello. Ehm, ad esempio ci era fammi pensare, mhmm, c'era Grecia, Italia, Stati Uniti, Romania, poi Finlandia, Polonia, Giappone
<chuckles> Okay. Ah, quindi hai conosciuto più persone da okay. E Eh. Okay. Ah. Ah, okay. Quindi hai detto i primi, ehm, Italia e Grecia che in realtà sono molto vicini all'Albania, poi però appunto hai nominato paesi anche dall'altra parte del mondo, quindi davvero, ehm, ha avuto u ha avuto u un richiamo importante a livello internazionale. Più o meno, quante persone c'erano?
Ghana. Sì, sì. Ah, se poi Esatto, America Latina anche quindi, insomma. Allora, eravamo s 3.000- 3.000 persone, mhmm, erano da altri paesi, 5.000 persone erano albanesi invitati a questo congresso; quindi ero erano 5.000 che assistevano in albanese, 3.000 che lo facevano in inglese, e quindi che va e venivano da tutte le parti del mondo sostanzialmente.
Mh-mh. Okay. Ok Quindi siamo già a 8.000, se la matematica non mi okay.
Già siamo a 8.000, ovviamente io ti ho arrotondato i numeri, quindi sicuramente saranno stati di più. Ehm, e poi c'erano un 100, un 120 nella lingua dei segni albanese, e poi una sessantina, settantina ehm, una cosa molto interessante è che c'era la lingua Rom albanese, una cosa che io non sapevo manco esistesse, Roma si chiama come lingua, e veniva tradotto anche in questa lingua.
Certo. Okay. A Okay, che cambia cambia totalmente dall'albanese? Immagino di sì.
Ehm, a quanto pare è come se fosse una sorta di dialetto, quindi sì, a quanto pare, sì, cambia particolarmente. Ehm, ecco, i in generale il viaggio è stato meraviglioso, perché Tirana mi è piaciuta tantissimo. Questo congresso mi ha fatto conoscere delle persone che condividevano i miei stessi valori, come puoi immaginare, no, e quindi facevano sostanzialmente le stesse cose che io facevo nella mia vita quotidiana. Ehm, e ti racconto un po', ehm, che cosa è successo a questo congresso, io conoscevo uhm, conoscevo un ragazzo che, uhm, è del Canada però si è trasferito in Kosovo, quindi lui vive lì.
Okay. Certo. Mh-mh. Okay. Sì, sono curioso, racconta. Cioè, lo conoscevi da prima di questo congresso.
Sì, sì lo conoscevo già da già da prima, e poi in
Quindi eravate già in contatto, che vi sareste incontrati a questo congresso.
Mh-mh. Sì, c'eravamo incontrati a un altro congresso molto prima, ehm, e poi siamo venuti a sapere che eravamo entrambi allo stesso congresso, abbiam detto: "Ah, okay! Allora ci sei anche tu, che bello!" Indi <chuckles> siamo siamo arrivati lì, ci siamo incontrati, "Come stai? Tutto bene?" Ehm, quindi abbiamo parlato.
Ah, okay. Mh-mh. Okay, quindi cioè, è stato a o eravate in contatto ma è comunque è stata abbastanza casuale, una coincidenza. Okay.
Sì. Sì, stata una casualità, non no non pensavamo di vederci lì. Puoi, io ho visto una delle sue storie in cui stava a Tirana, e io gli ho scritto: "Ma, scusa ma sei a Tirana? U sei per il congresso?" Lui ha detto: "Sì, sono per il congresso, anche tu?" O io: "Sì, sono a Tirana anche io!" Quindi è stato super bello, perché alla fine avevo perso un po' i contatti con lui ma finalmente, ecco, ci ho ho avuto l'opportunità di riparlarci.
Okay. <chuckles> Ah, okay. Oka Quindi, la b la persona, no, ehm, di cui parlavamo a mhmm, all'inizio di questa chiacchierata è è questo ragazzo canadese?
E in realtà no, <chuckles> sono tante persone, perché che cos'è successo: uhm, <chuckles> lui ha detto: "Guarda, usciamo la sera, ehm, io conosco un ragazzo albanese, ehm, andiamo con un po' di ragazzi di di un po' di di di paesi diversi, andiamo a prenderci un aperitivo, ehm, vuoi venire anche tu?" Eh okay, io ho detto: "Va bene." Quindi la sera siamo usciti a Tirana. Ehm, devi sapere che lo stadio di Tirana è uno stadio/centro commerciale, è molto strano il modo in cui è fatto, però è molto commerciale.
Ah! Okay, okay, oka Ah. Sì. Sì, ehm, m molti molti stadi moderni ormai offrono questi servizi, eh, centri commerciali piuttosto che anche hotel, cose così, ormai li stanno, punto, facendo più o meno tutti tutti così. Quindi sì, ehm, quindi molto moderno? Okay.
Sì, infatti. Sì, sì. Bar. Vero. Sì, sì era bellissimo lo stadio, a me è piaciuto molto. E quindi vicino allo stadio c'era, appunto, questo ristorante questo questo posto che faceva, ecco, alcolici, e poi, ecco, qualcosa da mangiare. Quindi eravamo tutti quanti direzionati verso quel punto, dovevamo prendere la macchina perché, ehm, dovevamo andare a prendere un po' di ragazze e un po' di ragazzi da più parti di Tirana per venire con noi. Quindi, ero io, il mio amico canadese, ehm, l'amico del mio amico albanese, che adesso è diventato anche mio amico, quindi questa è un'altra persona che mi ha segnato, ehm per adesso siamo 3 esatto. E poi sono sono saliti in macchina 2- 2 ragazzi della Grecia, una ragazza e un ragazzo, ehm, con cui ho fatto subito amicizia, specialmente con la ragazza. Ehm, poi un altro, uhm, degli Stati Uniti, e 1 degli Stati Uniti. Quindi, eravamo forse 6.
Okay. Mh-mh. Okay. Mh. Quindi 3 per ora in macchina, giusto? Okay. Okay. Mh-mh. Ma che macchina era? Era u un cioè, poteva contenere più di 5 posti? Oppure, <chuckles> vi siete stretti parecchio?
Appunto. Ecco, hai fatto una dom una delle domande più pertinenti che potessi fare perchè, ehm, appunto non eravamo non n n eravamo troppi per la macchina. Quindi, ogni amico canadese si è messo nel cofano della macchina, nel nel baule. Ehm, e quindi è stato divertente perché noi stavamo andando, ovviamente sai, nel baule della macchina lui, in mezzo a un fornelletto a gas praticamente, e <chuckles> ricordo che questa è una cosa molto traumatica però è divertente, che proprio l è s è successo l'inaspettato, ovvero che ci ha fermato la polizia albanese.
<chuckles> Okay. Ahia! <chuckles> Mh-mh. Okay. Ahia!
Quindi noi eravamo tutti in ansia, perché l'unico albanese in macchina era quello che stava guidando, e e avevamo paura che lui potesse in un certo senso, no, avere delle, ehm, conseguenze a riguardo. Ehm, infatti, uhm, mhmm, si dice che quando gli amici o comunque delle persone hanno dell ehm, delle esperienze traumatico molto pericolose o a e ansiogene insieme il legame si rafforza, e così è stato.
Eh, no. Mh-mh. Mh-mh. Sì, sì, sì, è vero.
Ehm, e quindi niente, <chuckles> siamo stati fermati dalla polizia.
Com'è stato l'approccio del della polizia albanese, vedendovi anche stranieri? Ehm, vi hanno so' stati eb abbastanza aggressivi? Oppure, tutto sommato, vi è andata bene?
No va allora, tutto sommato è andata bene, io ho dato i miei documenti c cioè, ognuno ha dato i suoi documenti, hanno semplicemente visto chi eravamo e hanno chiesto al f al al ragazzo che stava guidando: "Ma di dove sono?" Perché sono erano tutti versi, no, e lui ha cominciato a fare la lista: <chuckles> "Italìa, Canadìa," <chuckles> tutto in albanese. Ehm, e quindi è stato divertente perché non ce lo aspettavamo. Sicuramente la polizia non è stata molto aggressiva, io mi aspettavo un po' di peggio.
Mh-mh. Oka oka Mh. E anche in termini di, mhmm, multe e punti levati dalla patente, così, niente?
Ripercussioni. <chuckles> Devi sapere che in Albania funziona un po' diversamente! Diciamo che, ehm
Cioè, mungi, dai un po' di soldini al al poliziotto e s e chiude un occhio. Eh, in molti paesi è così.
Esatto, esa sì, esattamente. Sì, sì quindi è successo questa cosa gli ha gli ha semplicemente anzi no, gli ha offerto il caffè addirittura, adesso mi ricordo. Ehm, mi ricordo proprio che so sto ragazzo ha detto: "Dai"
Ma l'au l'autista, comunque, d mi dicevi che parlava albanese perché era albanese?
Sì, sì era proprio di Tirana, quindi per fortuna era e c'era almeno u uno che parlava albane
Ah. Ah! Okay, okay beh allora Okay, eh, allora probabilmente sapeva anche un attimo come gestire poi vabbè, non tutti i poliziotti poi non è che sono uguali, ehm, però è riuscito a a uscire da questa situazione nel nel migliore dei modi, se gli è costato soltanto un caffè.
Ah! Sì. Sicuramente. Sicuramente sì, sì, sì. Ehm, poi
Mh. E comunque e quindi c'era un bel po' di gente in questa macchina, ma non ho ancora capito chi è poi la persona, ehm, speciale che ti ha segnato.
Ecco, ci sto arrivando, perché, che cosa succede? Andiamo al bar, cominciamo a parlare, ehm, e succede che, uhm, io con la ragazza della Grecia, uhm, ci cominciamo a isolarci dal dal resto del gruppo, a livello di di parlare tra di noi, no, ehm, quindi parliamo di questo, di quell'altro, io faccio vedere la mia città, lei mi fa vedere la sua città. Io ricordo che lei veniva da Tessaloniki, ovvero Tessalonica, ehm
Sì. Ah, ah che è Salonicco, no?
Sì, esattamente, esattamen ehm, e quindi lei veniva da questa città, io: "Guarda che bello, anch'io guarda ho questo" gli ho fatto vedere da Maps dov'è la mia città. Quindi ci siamo isolati nel parlare, ehm, e diciamo che sembrava che ci fosse qualcosa.
Okay. Okay. Okay. Ferma tutto! Ma, lei non era con un ragazzo greco? Non era il fidanzato però?
Okay. Non era il fidanzato, era un amico con cui lei era andata, e ed era più 10 anni più grande di lui, quindi non c'era pericolo che potesse succedere qualcosa di strano, quello sì sicuramen
Ah. Ah! okay, okay, okay. Okay. Quindi tutto lasciava, ehm, immaginare insomma mhmm, o comunque tu stavi interpretando tutti quei segnali e quei momenti come, ehm, dei momenti, ehm, che potevano sfociare in qualcosa di di bello, romantico, tenerezza, mhmm, sensazioni di questo tipo?
Mh-mh. Eh, sì. Come una una forma di interesse, no, ehm, infatti quando poi siamo siamo stavamo parlando devi sapere che al e questi congressi ci sono i badge, cioè ci sono, uhm, il porta badge e tu hai il laccetto con cui puoi decorare tipo con le spille, queste cose qui. Io avevo tantissime spille
Okay. Okay.
però ne volevo altre, e lei ha detto: "Guarda che belle spille!" Ha fatto: "Mi piacciono tantissimo!" Ho fatto: "Sai che io ho fatto delle spille? Se vuoi domani, che ci rivediamo al congresso, ti do te le porto." Quindi ho creato un'occasione per rivederci, cosa strana.
Te le porto. Ah.
Io avevo fatto dei bracciali, quindi ho detto: "Guarda sì dai, te li do anche a te, non è un problema." Ci siamo rivisti.
Scambio, spille per bracciali.
Esatto, ci siamo rivisti il giorno dopo effettivamente. Abbiamo parlato un po', ehm, lei mi dato la sua spilla e io gli ho dato il mio bracciale poi, torno nel mio hotel, gli mando un messaggio: "Grazie della spilla mi piace tantissimo", e quant'altro, lei mi risponde: "Mi mi sono felice che ti sia piaciuta", e io, non so per quale motivo, perché forse sono stato stupido, non gli ho non gli ho risposto a quel messaggio, cioè l'ho lasciato vuoto, cioè senza risposta, in sospeso.
Eh? Mh-mh-mh. In sospeso così, senza leggerlo diciamo.
Mh-mh. E dopo un mese
Ma cioè, ehm, stiamo parlando di messaggi Whatsapp?
Ehm, Instagram.
Ah Instagram, vabbè comunque esce se è visualizzato oppure no.
Perché no, WhatsApp non, ehm, non l'av Eh sì è quello il brutto, ehm, perché lei eh.
Quindi lei ha visto che tu avevi visualizzato ma non avevi risposto?
Esatto è proprio cioè sono stato cattivo, capito. Ehm, e e lei non non è mi e non è mi più, ecco, co contattato. Quindi dopo 1 mese io stavo parlando con una mia amica di questa cosa e lei ha fatto: "Ma perché non li riscrivi? Magari c'era davvero dell'interesse", e quant'altro. Quindi io ho fatto: "Vabbè, mo' quasi quasi gli riscrivo forse forse succede qualcosa"; e gli ho riscritto, e ovviamente tutte le conversazioni erano in inglese; ehm, e abbiamo parlato per forse 2 o 3 settimane, ehm, quindi ci è stato è stato bello perché, ecco, c'era effettivamente qualcosa. Poi non so che cos'è successo, uhm, per, mhmm, diciamo che le conversazioni sono diventate naturalmente fredde
Ah. Mh. Mh. Eh, e gli hai riscritto. Eh. Okay. Ah, ah. okay.
poi la conv la cosa è andata a scemare, però abbiamo parlato forse 1 mese come se fossero ve ve come se fos ci fosse dell'interesse vero e proprio. Poi nulla è mai successo.
Okay, quindi poi non è mai non non è mai andata, ehm, insomma in quel modo lì. Non non c'è mai stato poi un, ehm un no, no, okay però è s appunto hai vissuto dei momenti comunque molto intensi. seppur a distanza o comunque via messaggio.
No. Un riscontro, no mai. <chuckles> Però sai Mh-mh. Sì mi ha insegnato molto. Mi ha segnato come cosa perché comunque mi ha mi ha fatto capire come relazionarsi con una persona, e che che errori non fare.
E tutt'ora la senti? Okay tutt'ora la senti, oppure non basta avete troncato?
Ehm, guarda no, non parliamo non parliamo più. Mhmm, diciamo che non c'è non c'è odio nei confronti dell'altra persona, semplicemente forse non ci siamo entrambi resi conto che non c'era nulla di come posso dire, di, uhm non c'era più interesse può darsi, e quindi è stata molto naturale come cosa, non è stata bruta brutale, no, brusca. Quindi sì, ci sarà sicuramente un'altra persona.
<chuckles> S Mh. Eh, ma, ehm, sì, mhmm, può essere, sai poi abitando anche in paesi diversi, ehm, non è neanche semplice, però ti ti, mhmm, ehm, consiglio se, mhmm se non l'hai già fatto, di andare a Salonicco che è una bellissima città.
Mh-mh. Eh lo so che è una bellissima città. Io proprio l'ho vista perché mi è piaciuta tantissimo su su su internet, quindi io spero di andarci e magari <chuckles> chi s chi lo sa magari la incontro anche là.
Mh-mh. Eh infatti, magari da cosa nasce cosa. Comunque guarda, mhmm, è stato molto piacevole sentire questa tua esperienza di vita, questo viaggio che ti ha fatto incontrare questa, ehm, persona. È stata una chiacchierata davvero piacevole e interessante.
Mh-mh. Anche per me è stato è stato davvero un piacere ritornare un po' indietro nel tempo sulle mie esperienze. Grazie.
Grazie a te.